ああ、おそう、クレジットカード、JCB は多分使えないすね。VISA とか、マスターカード、いわゆる世界的になんか有名なクレジットであれば大丈夫だと思うんですけどね、ヨーロッパだったら。うん。はい。
はい。 うーん、はい。 うーん、なるほど。ふんふんふんふんふん。じゃあ、割とまあ普通に行ける感じなんですよね。うん、そのまま、うん。
そうっすね。なんか、うん、なんかやはりなんですか、歴史も長いし、いろんなね、観光客、いろんな国の観光客の方もいらっしゃってるので、そこらへんのなんか文化の多様性だったりには、すごく適応してくれる感じします、ヨーロッパは。うん。
うんうんうん。 うんうんうんうん。 はい。 うん、ふんふんふんふんふん。だから結構なんか、うーん、まあ敷居が、まあ、そんなにむちゃくちゃ高くないっていう、そんな感じで。うーん。うんうん。
あ、ないですと思います。うーん、そうですね。あとはそうです、もうほんとに言葉の壁さえなんとか乗り越えられれば、それこそなんすか、日本で見てるようなその教会だったり、街並みが楽しめるのですごくおすすめですね、ヨーロッパ。うーん。
うーん。 そそう。 はい。 そうですね。ま、でも、言葉とかも最近のあの、最悪、スマホのけあ、検索じゃないけど、あの、翻訳使ったらいいので、はい。うん。
あ、そうすね。うん。 そうですよね。うん、なんかそこがあるので、結構行きやすいと思います。うん。うん。
うんうん。ですよね。なんか飛行機とか日本からどれぐらい出てますかね？
あ、結構、あの、だいたい乗り換えるんですけど
うん、ふんふんふん。
え、だいたい20時間ぐらいかかっちゃう。そこは確かに大変ですね。長距離の、うーん、長時間の飛行機は。
うーん、ですね、確かに。うーん。確かにそうですね。
うん。 うん、そこさえ、ええ、覚悟して乗り越えれば、そのたどり着いたところにはすごく美しい世界広がってるので
うーん。はい。 うーん。
うん、確かにそれはちょっと1つの壁かもしれないですね。
うーん、やっぱりそうなってくると、あの、やはりちっさい、あの、ものすごくちっさいお子さんとか、あの、お年寄りの方だとちょっときついかなっていうのはありますね。うーん。
うん。 はい。 うん。 そうすね。そこはあらかじめ覚悟をしていくか、そのいかないのか。まあ確かに、うーん、検討する1つの要素として考えた方がいいかなとは、確かに思います。
うーん。はい。 うんうん、ふんふん。そうですね。うーん。あとなんか、泊まる所とかは、そういうふうのは、どこどういうふうに、あの、お探しになれました？
うん。 はい。 ああ。そこまでなんか、なんですかね、安いホテルでも
うーん。